Awalnya tuh, eee, karena sebenernya kan, eee, aku kayak hobi jajan gitu ya. <laughs> gitu ya. Eee, suka jajan, e iya kan, biasa cewek-cewek kan suka jajan gitu. Nah terus, eee, habis itu tuh kayak ngelihat, eee, resep-resep, e nya gitu di internet. Kayak misalkan aku suka banget sama gioza gitu ya. Gioza kan dari Jepang tuh, terus kan kalau jajan terus, aduh, boros banget ya kalau jajan mulu ya keluar, terus rasanya pengen kayak makannya tuh juga, eee, pengennya porsinya banyak gitu, sepuasnya gitu kan. Terus akhirnya aku, eee, inilah, coba bikin sendiri gitu, cara masaknya kayak gimana. Heeh. Lihat dari resepnya dari internet. Terus, wah, ternyata, eee, dengan modal segini, gitu, bisa dapet banyak kan, gitu kan. Bisa puas gitu. <laughs> Biasa. Iya kan, ya, le mendingan ternyata mendingan bikin sendiri terus, apa ya, bisa ternyata lebih enak bikin sendiri, gitu, ada kepuasan tersendiri, iya kan. Eh, ternyata lebih enak bikin sendiri ya, misalkan bumbu-bumbunya, gitu, terus lebih bersih gitu kan ya, kan.
Iya iya iya. <laughs> Mah kulineran lah ya. Heeh heeh. Iya iya iya. <chuckles> Heeh heeh. Heeh heeh. Iya iya. Heeh heeh. Iya. Boros ya? <laughs> Iya iya. <laughs> Iya. Iya iya. Iya iya. Heeh heeh. Iya iya. Heeh heeh. Heeh heeh heeh. Wa ak terus, eh. Iya iya. Iya iya. Bisa <laughs> Waduh, langsung tuh jiwa jiwa ibu-ibunya berontak tuh. <laughs> Iya, bener. Oh, gitu? Oh, iya, bener. <laughs> Iya iya. Oh, bener bener bener, terus juga mungkin variasinya juga bisa milih sendiri, misalnya mau rasanya apa, tambahannya apa, gitu kan ya? Bener bener. Ih.
Iya, bener bener bener banget, misalkan mau yang ayam, daging, apa udang itu bebas, gitu, terserah kita. Iya sih gitu, iya. <chuckles> Jadinya aku mulai tertarik deh tuh nyoba, "Oh, ini lagi pengen, eee, makan ini nih. Oh, ya udah masak sendiri aja lebih murah," gitu, "terus lebih enak juga, lebih bersih juga." Gitu. <laughs>
Bener, bener. Bener bener. Ih, seru juga tuh. <laughs> Da da da Heeh heeh. Heeh heeh. Iya, iya. <laughs> Iya iya. Aduh. Oh, tapi pernah ini juga gak sih, pernah gagal juga gak sih, Mbak? Eee, la lagi masak gitu atau memang selalu ini aja, gitu, karena udah terampil, gitu mungkin?
<laughs> Enggak pernah <chuckles> oh. Gak juga sih, pernah pernah pernah aku. Kayak misalkan nyobain resep, apa ya, aku lupa ya. Mmm, <tsk> misalkan kayak, eee, di internet tuh ada tuh e kentang ya di halusin terus isi daging. Kok kalau di internet mah hasilnya bagus ya, kok aku nyobain sendirian kayak ancur gitu, pas digoreng tuh kayak hancur gitu, kok gak iya iya, aduh, nih salahnya apa, gitu. Jadi kayak, kalau kayak ngelakuin kesalahan gitu kayak nyari-nyari dulu resep lagi terus ngecek kesalahannya apa ya, apa yang kurang, apa misalkan bahannya kurang, tepungnya, kayak gitu sih.
Eh. E e uh Heeh. Heeh heeh. Heeh. Mmm, ah hah ah hah. Heeh heeh. <laughs> Oh, buyar gitu ya? E eh. Heeh heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh heeh. Oh, iya. Yep heeh heeh heeh, heeh heeh heeh. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya, bener juga tuh. Sama kayak saya juga pernah tuh, kalo saya bikinnya puding, kan saya sukanya puding ya, Mbak. Jadi kayak misalnya bikin puding karamel. Kan saya sebenernya emang aslinya gak mhm, gak suka masak nih, maksudnya
Hmm. Wah yang kayak di grok Gyu-Kaku gitu ya?